Mh-mh. Sì.
Esatto, mh, mh, mh, mh. Ehm, poi ti volevo chiedere, ma quando tu vai, ehm, al ristorante, ti capita di ordinare anche in quel caso, pasta al ragù e passatelli o invece un piatto che consumi solo a casa tua? O comunque con la tua famiglia.
Eh no, li ordino mhmm, allora, per quanto riguarda la pasta a ragù, la ordino tanto anche al ristorante. Invece i passatelli no, ma perché secondo me, come li fa mia nonna, non li fa nessuno e quindi non mi piacciono fatti dagli altri. <laughs>
Ehm, beh, quello quello è un classico, quello è un classico. Ehm, <tsk> poi ti volevo chiedere, ma, uhm, mhmm, ah sì, nella cucina italiana, ehm, oltre ai dolci, oltre ai primi piatti, ci sono anche de degli ottimi aperitivi. Ad esempio qual è il tuo aperitivo preferito di quando sia vai in giro o quando magari vai a casa di qualche tuo amico o o parente?
Allora ti dico, gli aperitivi in casa secondo me la cosa migliore magari è, non lo so, comprare qualche patatina o qualche frutta secca come non lo so, gli a mhmm, gli arachidi o qualcosa, che danno comunque anche, mhmm, al supermercato in quelle confezioni miste proprio da aperitivo, eccetera. Magari ci metti s uhm, qualche oliva, qualche a crostino ed è sempre buono. Invece, un aperitivo che amo particolarmente, che prendo nel mhmm, nel mio paesino, comunque qui vicino, è un aperitivo che di solito prendo quando è estate perché lo fa un bagno al mare dove vado, ehm, mhmm, veramente in questo aperitivo ti ti mettono di tutto letteralmente. È gigantesco. Ti mettono le patate, ti mettono, ehm, la piadina, ti mettono gli affettati, i formaggi, le palline fritte, i crostini. Sì, sì, sì, proprio ti mettono veramente tantissima roba, ehm, adoro mangiarlo anche proprio come sostitutivo della sera, magari cioè della sera, della cena. <chuckles>
Mh. Sì, sì, sì. Sì. Mh-mh. Sì. Okay. Mh-mh. Ah ve ah però è un po' un apericena. <chuckles> Okay, okay, chiaro. Sì, sì. E invece visto che prima mi dicevi che sei dell'Emilia Romagna, giusto? M allora io immagino, che ti piaccia anche la piadina?
Mh, sì.